やっぱりこう、どこかから、どこかに荷物が届くっていうのはいろんな配送事業者さんも絡んだりして、すごくね、重要なことだと思うんですが、ご自身が今まで体験された中で、そんな大切な荷物が届かなかったみたいなことって、これまであったりされたんですかね？
はい。 あの、僕は、あの普通の郵送でも、ま、たまに遅れたりした経験はあるんですけど
うん。
一番多かった荷物が届かなかったのは
うん。
あの、飛行機でスーツケースが届かないっていうのが、3回ぐらいありました。
3回！さロストバゲージ、なんか、だいじ呪われてないですかね？大丈夫で <giggles> え、ね。
はい。 <laughs> <sniffs> いや、だい大丈夫だと信じたいですけど、はい。
なるほど。え、それって特定の航空会社さんとか特定の空港で起こったんですかね？それとも、あっちゃこっちゃ、いろいろ、バラバラだったんですかね？
あの、1回は、アメリカから日本に帰った時に
ええ。
あの、バッグが無くなったっていうのがあって。
うん。
後の2回は、同じ空港に、アメリカに帰ってきた時に、荷物が届かなかったっていうのがあります。
ああ、じゃあどっちかっていうとアメリカに行った時になくなった方がまあ、2対1で大して変わんないって言われた、そうかもしれないすけど、ちょっとそっちが多いって感じなんですね。ええ。
はい。 <laughs> <chuckles> はい、ちょっとそんな感じですね。はい。
ええ、ちょっと、ん、なんかその中の、やっぱ、え、その中の1つのストーリーを挙げていただくとして、一番大変だったやつでいうと、どの時にどんな感じだったんですか？
うん。 あのですね、まず日本に帰った時にあったのが
はい。
あの、とりあえずカバン、スーツケースを1つ預けて
うん。
もう1つは手荷物で帰ったんですよね。
うん、なるほど。
あの、僕の地元から1回トランジット乗り換えがあって
はい。
ロサンゼルスからえっと、自分の地元に帰るっていう飛行機だったんですけど
はい。
あの、日本に着いて、あの、みんな、あの、ベルトコンベアで荷物回ってくるじゃないですか
ね、あのくるくる、くるくる回ってるとこですよね。うん。みんなそわそわしながら見てますよね、ジーっと、うん。
はい。で、荷物 ですよ。そう。で、僕の荷物最後まで出てこなくて
はあ。え、じゃ、最後まで出てこなくてって、いきなり最後にぶっ飛びましたけど、途中で、実はそわそわしたり、あれ、なんか、ここか？みたいな、なんか、間違いか？ここの例はとか、なんか、そんな感じもあったんですか？
<laughs> はい。 あの、まあ、どの、どこの便かっていうのをちゃんと確認して
ええ。
で、もう何周も、何回もおんなじ鞄が流れているのを眺めながら
うん。
「あ、僕の鞄、無いな。スーツケース、無いな」って、見てて
うん。
で、まあ、あの、従業員の方に聞いたら、「あ、これで終わりです」って言われたんで。
はい。 ああ、じゃ、これで終わりですになった後って、その後とられた行動とか、あ、あと、そもそもそこで 感じだったんですかね？
はい。 あの、もうとりあえず、あの、僕はそのまま、あの、添乗員さんの所に行って添乗員さんっていうか、あの、航空会社のカウンターに行って
はい。 グランドスタッフさんとこですね。はい。
はい、そうです。で、あの、すみませんけど、荷物が届いてないんですけどっていう話をして。
うん。
で、そのアメリカの出発した空港からの全部、その情報を渡したら
うん。 はい。
あの、多分、あの、その乗り継ぎの時に、荷物の受け渡しがうまくいかなかったので
うん。 はい。
遅れてますと。
なるほど。じゃあ、その荷物は、もしやアメリカの途中の空港に、だからロサンゼルスかもしんないし、どっかにあるかもしんないっていうところまで、分かったんですね。
うん。 はい。 分かりました。で
ええ、うんうん。
とりあえず、あの、荷物が届いたら、ご連絡しますっていう事だったんですけど
ああ、じゃあ、もう、その場では、どもう解決ならないから、じゃあ、そのまま、あの、手荷物だけで過ごさなければいけないという事が、一瞬、確定してしまったわけですね、そこで。
うん。 すそう、そうなんです。それで、あの、じゃあ、荷物が届いたら、あの、空港まで僕、家から1時間ぐらいかかるので
うん。 はい。
「あ、その場合は、家まで届けて頂けるんですか？」っていう事を聞いたら
うん。
あの「着払いでよろしいですか？」って聞かれたんですよ。
おお、なるほど。そんなね、元払いでみたいな感じじゃなかったんですね。おも、からもあるんですかね？それって。すごい料金かかっちゃうからとか。
<chuckles> はい。 そう。 いや、かもしんないんですけど。で、あの、とりあえず、あの、いや、あの、僕は荷物と一緒に当然帰るつもりだったので、えっと僕が、「着払いなんですかね？」みたいなことをき確認したら
うーん。 うん。 うん。
要は、その、前の航空会社からの受け渡しがうまくいってないので。
うん。
あの、前の航空会社、あの、「アメリカ航空会社の、あの、ご連絡先をお教えします」みたいな感じで言われたんですよ。
うん。 ああ、え、トランジットの時って、じゃあ、同じキャリア航空会社さんじゃなくて別々だったんですか？乗り換えた時って。
うん。 うん、航空自体は、アメリカの航空会社と日本の航空会社だったんで
ああ、そういうことだったんですね。コードシェアとかしてたかもしんないけど、べ別かもし別って、こうと、感じだったんですね。ええ、ややこしい。
はい。なので うん。 はい。なので、あ、そうなんだと思ってそう、ややこしいんですよね。で、帰ったら翌日、連絡がありまして、家に。
うん。 うん、あ、来た来たって、来た来たって感じですよね。うん。
荷物が届きました。そう、そうなんですよ。うん。で、えっと、その荷物は、あの、僕があの、遅れたくて遅れたわけじゃないんですけど 「どうなるんですか？」っていうのをひし聞いたら、やっぱり、着払いか取りに来ていただくかみたいなことを言われたんで
うん。
仕方なく取りに行きました。1時間かけて。
あ、空港にあの、なつくち、何日か前にね、見たことのある覚えのところに行かれて、なるほど。じゃそれで無事、特にボッコボコになってるとか、なんかね、中のものがなくなってたとかそういうのはなく、無事受け取れたんですか？
はい。 <chuckles> そうでうん。 はい、受け取れたんですけど
はい。
その、今度またアメリカに逆に帰ってくる時に、また同じ現象が起きまして
うん。 へえ。じゃ、また起きたってことは、そのその前回の日本の空港での体験を生かして、その、なくしたことに対して、ちょっと冷静に対応できてる自分みたいなのもいたんですかね？
あの、そうなんですけど。あの、ん、アメリカに到着した空港は、あの、ちっちゃい空港なので
はい。 うん。 うん。
ベルトコンベヤーとかないんですよ。
へえ、じゃあ自分でなんでしょう、バーて置いてあるとっからどれかなって探してピックアップするみたいな感じなんですかね。
あの、なんか飛行機から降ろしているところも見えるので、荷物を。
ええ。
あの、僕の荷物を降ろしてないなっていうのがすぐ分かったんですよね。
ああじゃそこのベルトコンベヤー的なところがダイレクトに飛行機のお腹んとこから出てるのでわかっちゃった。え、じゃあ、その時点でグランドスタッフさんに何か言いに行かれたりしたんですか？
はい。 そうなんで。 「あの、その、またスーツケースがないんですけど」
うん。
「あの、どうなってます」て言ったら。
うん。
いや、今ある荷物はこれだけなのでって言われたんですよね。
うん、じ事実のみだったんですね。あれですね、ダイソーのあの百均である、あるのしかないですみたいな <scoffs> そんな感じの回答ですね。へえ。
<laughs> はい。<chuckles> あ、そんな感じ。うん、はい。そう。で、とりあえずあの、ま、当然届いたらまた連絡しますだったんですけど
うん。
僕その時、あの、昔のプレイステーションっていうゲーム機と、あと、ダンスダンスレボリューションっていうゲームの
うん。 はい。マットでか？<chuckles> が、ありましたね。
マットみたいなやつをそう、そうです。あれを入れ入れてて、しかも、あの、ホストブラザーに「持って帰るから」って電話してたんで
うん。 あ、ちょっとこれは、あの、危機感っていうか必死度が、もしかしたら日本にいらっしゃった時よりも、少し温度感高かったかもしれないですね、それはね。
<chuckles> <chuckles> そう、そうなんですよ。しかも、それまだアメリカで発売もされてないし、売ってもなかったので
ああ。
ど、もう、彼らはもう、期待満々だったわけですよ。
うん、あの、みすが帰ってくるぞ、みたいな感じでね。早く帰って早くこっち来いみたいな感じでしょうね、ワクワクっていうね、うん、どどうされたんですか？それで。
ただスーツケースが無いそうなんですよ。<chuckles> うん。 そう。で で、とりあえず「スーツケースが来るまではないよ」って言ったがっかりはしてたんですけど
うん。 うん。
まあ、遅れて届くだろうっていう感じだったんですよね。
ああ、ちょっと楽観的な感じがあったんですよね、そやそれってやっぱり日本で戻ってきた経験があったから、逆もまあ、時間が経てばみたいな、そんな憶測があったんですかね？
うん。 うん。 そうなんですよ。で、翌日あの、1日、あの、1便必ず僕の、あの、住んでる街にその、飛行機が到着するので、翌日また、日本みたいに届いてるだろうと思って電話したんですよ、航空がい
うん。 うん。はい。 うん。そうですよね。
で、うん、そしたら「いや、届いてないですね」って言われて
うん。
ええ。
ええ、じゃあちょっと不安になりますよ。不安不安とか怒りとかなんか、おお怒りの方の面も出てくるんですか、なんでだよ、みたい。
<giggles> いや。 お怒りよりも大丈夫かっていう心配の方が大きくて。
ああ、本当に完全にロストしちゃうんじゃないかみたいな方ですかね。
うん。そうですそうです。 で、翌日も確か、かかってこなくて。
ああ。 うん。
で、その次の日に 「あ、荷物届いたので取りに来てください」って言われて。
へえ。
また車で20分かけて取りに行ったんですけど。
うん。あ、前より近いですね。40分。良かったです。<laughs>
<laughs> そうですそうです。近いんですけど。その着いたら、その向こうの、ま、係員の人は毎日おんなじ人なんで。
うん、うん。 はい。ええ。
あの、彼は僕のことをやっぱり覚えてて。
うーん。
「おお、ぼ坊主、荷物届いてるぞ」みたいな感じで。で、僕のスーツをはい。スーツケースを渡してくれたんですよ。
うーん。あ、よかったですね。 うん。 はい。大丈夫でした？中身は。ダンスダンス、リューションとプレステ。
で。 中身はね無事大丈夫でした。大丈夫だったんですけど、「なんで遅れたの？」って言ったら
うん。
やっぱり、その、荷物を降ろして、その、移動するので多分失敗したんじゃないか、みたいなことをおっしゃってて。
うん。 ああ、じゃあ、やっぱりトランジットのところに何か罠があるってことなんですね、共通してるのは。
うん。 そうなんですよ。でも、「これ、普通だったら翌日に届きそうなもんだけど、なんで遅れたの？」って言ったら 「それは分からないな」としか言わないので。
うんうん。確かにね、現地のそのちっちゃい空港の方には、分かんないのは確かにそうかもしれないすね。うーん。
そう。 そうすよ、で、あの、元々よく飛行機の荷物が届かないっていう話がよくあったので
うん。
「まあ、しょうがないか」と思ったんですけど
うん。
その後にも、もう1回同じ空港で荷物が届かないっていうこにました。
<laughs> なるほど。ええ。なんかその、届かないっていうことをその、色々ご経験される中で
うん。
うん、もしかしたら防げたのかもみたいな、わんないですけど、そういう工夫ってその当時のその仕組みだとちょっと限界あるな、みたいな感じはされました？それともこういう工夫があったら、もしかしたら届く可能性、あ、高くなったかもみたいな、そういうのってなんかありそうでしたかね？
はい。 うん。 あの、友達が言ってたのは
うん。
その、まあ、自分の名前とか、まあ、スーツケースに貼ってあるんですけど。
うん。
でっかく、なんかジャパンみたいなのを書いといたら
はい。
あの、スーツケースに貼っといたら、ステッカーみたいのを。
うん。
多分、忘れないんじゃない、みたいな事を言ってて
ええ、それは何だろう、えっと、その 現地現地のものじゃないから、アメリカのね、トランジット先の空港の職員の方からしたら、外国の方のだから、ちょっと意識が上がるみたいな、そそう言う意味合いですかね。
うん。 いや、その「日本行きって分かるんじゃない？」みたいな事を友達は言ってたんですよ。
ああ、日本行き。じゃ、逆に言うと帰りは、その小っちゃい空港の名前のステッカーを貼るとか、そういう感じになっちゃうんですかね。<laughs>
うん。 <laughs> そう、そういうノリで、その子は喋ってましたけど
ええ。
ただ、その子が言ったのは、荷物が届かなかった時に、あの、当時、まだ学生だったんで
はい。 うん。 ええ。
海外旅行保険持ってたんですよ。
ああ、東京海上とか三井住友海上みたいな、ああいうやつですね。うん。
うん。あ、そうですそうです。そう。だから、もう届かなかった瞬間に、その、例えば現地で、その髭剃りとか、そのプレイステーションとかおんなじものを購入しても、保険で下りるよっていうのは言ってたんですね。
ああ、うんうん。 確かに、それはそうですね。ちょっと、ま、DDR はね、あの、まだ未発売だったっておっしゃってたんで、あれですけど。でも、確かに物損とか、もしくは、その、届くまでの間の生活に必要なの、その中に入ってて、そこは全部補償されますよね、申請したら。
<giggles> ね。 そうそう。 うん。 そうなんですよ。 うん。 ですよね。そうそう。だから、「それ、やっとけば良かったのに」とか言われたんですけど。
うん。
うん、そこまでやる気力もなかったし、その、保険が面倒くさいなっていうのもあったんですけど、ま、それをやってれば、ちゃんと、あの、何て言うんだろう、すぐ持ち物を購入できして、ちゃんと保証もされたよっていうのは教えられたんで
ああ、うん。 ええ。 うん。 うん、確かに。
ま、それが学べただけでも良かったかな、とは思いましたけど。
うん。 ええ。じゃ、やっぱり、あれですかね、あの、うーんと、海外旅行保険みたいなものは、でも、携行品確か20万とかね、あの、キャップあるので、あんま高いものはあれですけど、DDR やプレステなら保証範囲内なので、やはりそこしっかり入って、保証内容も確認しとくってのは一つ重要ですかね。
うん。 はい。 <laughs> <laughs> うん。 そうですね。だから、その、まあ、使わなかったんですけど、ぼ僕は海外に旅行に行く人がもしいるなら、その、ロストパゲージって結構多いと思うんですよ。
うん。 うん。 いや、頻繁にあると思いますね。うん。
ですよね。しかも、なんか、それこそ観光地で何回もトランジットに乗り継いだりすればするほど、リスクは上がると思うんで。
はい。 確かに。
うん。なので、ま、そういう保険をに入っとくのも一つの手なのかなっていうのを学びました、その時に。
うん。 なるほど。あとはあれですかね、グラウンドスタッフさん、空港の職員さんとも素早く連携するっていうのも一つポイントですかね、お話の中で言うと。
うん。 うん。その、何て言うんだろ、無くなったっていうことをちゃんと伝えてあったので、ま、連絡はしてくれてると思うんですけどうん。そこで、どっから来たとか、どういう風に乗り継いできたっていうのを詳細を言っといたので、多分向こうのシステムにも上げてくれてたのかなっていうのはあるので、それはやっといて良かったと思いました。
はい。 うん。 うん。 うん。 そうですよね。いや、い大変な思いをされたってのは、すごく伝わってくる、あの、荷物が届かなかったお話、ちょっと、あの、さしていただいて、どうもありがとうございました。
うん。 <chuckles> いや、僕も話せて良かったです。どうもありがとうございました。
な